Certo, indubbiamente è un lavoro come dici giustamente l'equilibrio, con con uhm, diciamo, un controllo, diciamo, mhmm, mhmm, come si dice? Ragionato ecco, n perché so strumenti che possono per adesso no, ma un domani potrebbero anche prendere un pochettino il sopravvento, no, tutto sommato forse, in certi in certi sen
Sì, dipende da come sono usati. Sono degli strumenti. Come ogni strumento, eh, eh, può essere usato per il bene o per il male.
E cert cert e son strumen so strumen so strume Certo, uhm, difatti infa eh no, ma insomma la musica perché è ta è un po' che ci penso a questo discorso della musica e dire: "Ma chissà l'intelligenza artificiale oggi, se se hanno cominciato effettivamente a utilizzarla per per per fare certe certe operazioni, diciamo magari m meno diciamo meno artistiche: "Perché che so in ambito in musica magari ci sono creare de delle delle colo non delle colonne sonore creare dei motivi così sui quali poi magari n artista anche un po' con gli strumenti che oggi ci sono, che c'hanno già tutte le le armonie dentro, no, che e vi e vice e via via vabbè, dai, senti
Sì, mhmm. Sarebbe bella un'unione sana tra un artista e l'intelligenza artificiale, un'unione sana, un equilibrio.
Eh, eh, esa e esatto, esatto, esa eh, nel campo musicale non sarebbe male come idea. Meglio che in tanti altri campi, perché lì è una sinergia potrebbe venirsi a creare. Vabbè dai okay, okay, abbiamo scoperto un argomento interessante e <chuckles> e vabbè magari un'altra volta se ci sarà occasione ne riparleremo. Okay, ti ringrazio.
Certo. Mh. Assolutamente e ti ringrazio di avermi ascoltato.